ใช่ครับ เขาก็ยอมเสียตรงเนี้ยให้เรา เพราะว่าเขาไม่บรรลุข้อตกลง เหมือนว่าเรื่อง ของงบประมาณ เขา เขาคงไปมองว่า โอ้โฮ อันนี้ไปจัดการรีไซเคิลเองจะดีกว่า ดีกว่ามาให้เราในเรื่องของมา เอาพวกตัวเนี้ยรีไซเคิลมาให้เรา มาทำเป็นศิลปะให้เขา อะไรอย่างเงี้ยครับผม ซึ่งมันจำ เสียเงินเป็นหลัก 7 7 หลักให้ ได้เลย แต่ถ้าเขาไปทำเองอาจจะไม่ถึง 7 หลัก นะครับผม อะไรอย่างเงี้ย เขาอาจ ถ้าเขาอาจจะเอาไปรีไซเคิลเอง เพราะว่าไม่ถึง 7 หลัก แต่ถ้ามาช่วยสังคมตรงเนี้ย ช่วย ช่วยธุรกิจอันเนี้ยนะครับ มันก็จะทำให้เอื้อธุรกิจอันนี้ เขาอาจจะต้องเพิ่มเงินเป็น 7 หลักขึ้นไปเลย อาจ บางทีอาจจะสูงถึงเกือบ 8 หลักเลยด้วยซ้ำ
อา อา ค่ะ อ๋อ แบบนั้นเลย โอ้ ก็มีมูลค่าเยอะอยู่นะ ถ้าแบบพรอเจกต์อย่างเงี้ย เออ
อืม ใช่ ๆ เพราะว่าตัวนี้ก็ ตัวหนึ่งก็อยู่ที่ขั้นต่ำก็ประมาณ 200-300 บาท
อ๋อ โอเค ก็ต้องแบบไหลเยอะนะ
ถ้าเขาทำ ถ้าเขาดีล ถ้าเขาดีลอยู่ว่า จะใช้ประมาณถึง 10,000 ถึง 20,000-30,000 ตัวอะครับผม
ค่ะ
ครับ มันก็ ตัวเนี้ย ตัวเลขมันก็เลยสูง
เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ แต่ก็ใช้เวลาทำหลาย เดือนเหมือนกันไหมคะ?
หลายเดือนครับ ก็ใช้เวลาหลายเดือนเท่า ดีนะครับที่เรายังไม่เตรียมคนที่เขามาทำกับเราเต็มตัวนะครับ เราอาจจะต้องเสียตรงนั้นด้วยนะครับ แต่โชคดีที่เรายังไม่ได้เตรียมนะครับ มันก็เลย การวางแผนตรงนั้น เราก็ยังดีที่เราวางแผนช้านิดหนึ่ง ถ้าเราวางแผนเร็วน่ะครับ หรือว่าเราวางแผนไม่ละเอียด นะครับผม อันเนี้ยเราอาจจะต้องเสียตรงนั้นด้วย นะครับ ซึ่ง มันไม่ได้เป็น
อืม อา อ๋อ ก็กระทบราย มันทำให้มันกระทบการ เอ่อ รายรับรายเดือนเนาะ รายรับ-รายจ่าย รายเดือนเนาะ ถ้าเราแบบพลาดพรอเจกต์พรอเจกต์หนึ่งไป อะไรเงี้ย เออ
ถูกต้องครับ อ้อ ใช่ ใช่ ถ้าเรา ถ้าเราเกิดว่า เรา วันนั้นเรา เรายังดีที่เรายังแบ่งรับแบ่งสู้นะครับ ไม่ปฏิเสธพรอเจกต์อื่นไปด้วย ถ้าเราหวังที่จะเอาพรอเจกต์นี้พรอเจกต์เดียวครับผม เราก็อาจจะพลาดพรอเจกต์ต่าง ๆ ที่เข้ามาจากหน่วยอื่นที่เข้ามาด้วย นะครับผม ใช่ ๆ
ค่ะ ค่ะ เออ จากลูกค้ารายอื่นเข้ามาด้วย อย่างเงี้ย ถ้าสมมุติรายเดือนมันแบบ กระทบ อย่างเงี้ย แล้วมันก็จะไปเรื่อง เราก็ต้องมาจัดการค่าใช้จ่ายประจำวันเราเนาะ ไอ้อย่างเงี้ย มีวิธี จ เอ่อ จัดการค่าใช้จ่ายประจำวัน ยังไงบ้างอะคะ?
ใช่ครับผม